آه بتحصَل، آه بتحصَل يعني شف شُفتها كتير ف في الحقيقة، يعني آآ ك كان مرَّة حد خبَط برضه حد بالعربية، ي ي عربيتين خبَطوا في بع حكّوا في بعض وهُم بي بيعَدّوا يعني والإتنين نزِلوا قعدوا يتخانقوا ومش عارف إيه وفي وسْط الكلام واحد، آآ إتّريق على عربية التاني بطريقة بطريقةً ما كده وراح التاني ضاحك وده راح قال له: "أنت عَندك حق فعلًا." <tsk> الموضوع خلِص في ثواني، مع إن هُم الإتنين نازلين نازلين هي شكْلهم هيموِّتوا بعض، لقيتهم لقيتهم قاعدين بيضحَكوا الإتنين والموضوع خلِص، الناس اتلمِّت عشان تحُوش، الناس قعَدِت تضحَك وقالوا يعني إتنين مجانين و وسابوهم ومشيوا يعني. <laughs>
اهم. آه. طَب آه، قُل. إمم. آه. آه. إمم. خلِص على طو <giggles> يا خبر! <laughs> حلو جدًا. بتبقى حاجة كويسة برضه لمّا يبقى الناس عَندها تقبُّل كده لبعضها، يعني بتبقى حاجة جميلة يعني وم و و ويعني ما فيش داعي للعصبيّة والكلام اللي بيحصَل ده. طَب آآ، أ أنت إيه رأيك بقى في الناس اللي هي بتكُون في نقاش كده جامد
بالضبط.
<clears throat> وحد يستفِز حد؟
إمم.
يعني الناس اللي بت بتبقى مستفِزَّة دي، بتدخُل بكلام كده جارح.
آآ أيوه، أيوه، آآ، إمم، آآ، عارفها، و ودي أكتر بقى نوعيّة أنا ما باحبهاش خالص وهي دي ال اللي بتخرّجني عن شعوري بسرعة يعني، اللي هي بتبقى عارفة مثلًا معلومات معيّنة ف فتقصُد تضايق بيها اللي قُدّامها يعني أو بقى إيه، يعني تعايرها بشيء أو تِتَّك على آه، حاجة بالضبط.
آه. إمم. أيوه. آه، صح. أو تلميحات، آه، أو يلمّح بحاجة، آه، الإنسان اللي زي ده بيبقى غير مؤتمَن صح؟
آآ، لا، لأ. أ نهائي بقى، نهائي، وأنا عايز أقول لِك إن إن كلّ مرَّة أنا وصِلت فيها لحد م مع حد للمرحلة دي، أنا ما ما عرفتوش تاني في حياتي يعني. آآ، فكرة إن إحنا في وسْط خلِاف ما بيننا، أنت تطلَّع سِر أو تتكلّم عن حاجة أنا كنت قايلها لك أو حاجة أنت تعرَفها أو تستخدم أي معلومة عندك بشكل غير مناسب ليها فما ينفعش تكون صاحبي تاني يعني، ف فباقطَع معاه فورًا.
إمم. أكيد. آه. ما هو، ده اللي هو ربنا قايل عليه، إذا خاصم فَجَر، يعني يعني، آه.
آه، بالضبط كده. أنا عايز أقول لِك أصلًا أ أنا لو باتخانق معاه أنا طبعًا، طبعًا ب بابقى حريص إن أنا أوقّف الخناقة في في ساعتها، م ممكن بقى حتى لو لو أنا عندي إيه أعاتبه بيه، أنا ما باتكلّمش نهائي، باسكُت تمامًا، تمامًا، لأن أنا أي كلمة هاقولها له هو هيزوّد في الكلام اللي هو بيقوله وأنا مش هابقى مستحمِل أسمَع ده، ف فباسكُت تمامًا وبامشِي، يعني حتى لو أنا ليَّ حق بامشِي، باسيبه وبامشِي.
إمم. بالضبط.